今ってだから、それこそいろんな働き方あるじゃないですか。で、今それこそ AI とか、で、ネットでそれこそ自分がブランドんなってインスタグラマーとかもそうですし。で、なんかゲームを配信して、それですごい稼いでるむひてるわけじゃないすか。なので、なんかあえて、その、例えば、なんて言うんすかね、9時5時の仕事で満員電車揺られて、で、とりあえず、自分の経験から、だ、入れるとこ入って仕事するっていうよりは、なんか考えたら他のやり方もあんのかなと思ったりするんすけど、どう思います？
すうーん。 はい。 うーん。 はい。 うん、ふん。 そうないすよ。確かに一昔前だったらネットもね、全然充実してなかったし、あとやっぱり一度入ったらもう終身雇用みたいな、辞めれないみたいな風潮あったじゃないですか。でも今って全然そうじゃないですもんね。簡単に別にうん、辞めれるし、選択肢もそうですよね。
はい。 だ、そうなんしょ、だから、なんか、選択肢がありすぎて、逆に難しいのかなと思ったりもするんすけど。
ああ、あ、なるほど、そっちのなんかいい贅沢な悩みも出てきそうですね。
はい。
選択肢が多すぎる。確かにな。あとやっぱりネットが普及した分、なんか誤情報というか、嘘の情報とかもあるので、そこら辺もちゃんと見て自分に合う働き方を見つけるっていうのも、一個大事かもしれないですね。
え、どどうすか、なんか、ふのフリーランスとかの道とかも興味あります？
うん。 ありますね。僕メインの方は、今フリーランスと個人事業の合わせの方が、えっと、雇われの副業というか、うーん、なんていうんでしょう、雇われよりは自分でやってる仕事の方が収入の額は大きいので、そっちの方が僕はいいですね。なんが雇われて誰かに言われて仕事するとか、何時にじゃ起き起きて出社してとか大嫌いなので、それはね。
あ、そうなんすね、はい。 ば、はい。いや、そうですよね。
うーん、そうなんですよね。あ。
で、ぼ気持ち分かるんですよ。て、海外に住んだ時があったんで。で、さらに有給も取れないじゃないすか、日本の企業さんだと。お
え！ 分かります、分かります。取りにくいですね。
しかも取りにくいっていうのが、まず取りやすいんで、海外だと。まあ、そこもおかしいですし、マネージャーが進んでとい取っていくので、そもそも。あと
うーん。 あ、そうなんですか？ ええ、なんかやっぱ日本とそこら辺違いますね、考え方。